À há. À, đồng ý, đồng ý nha. Ờ, hiểu, hiểu. Nói chung là mình cũng phải có một cái, ơ, khoảng không gian chợ tức là, sao ta, mình nghĩ à nha, ờ, người ta hay nói là cà tức là mình phải tập được cái cảm giác cô đơn đó thì mình mới trưởng thành. Hổng biết bạn có nghĩ giống mình hông? Tức là càng lớn càng cô đơn á, kiểu vậy đó.
Th Thực ra thì cũng đâu cần phải cô đơn thì mới trưởng thành được ấy, có những người
Vậy hả? <laughs> Ừ.
có những người, người ta có một gia đình vui vẻ, không bao giờ phải lo nghĩ, người ta vẫn trưởng thành mà. Mặc dù mình cũng đồng ý rằng là căn bản ở đây là sẽ là cái sự trưởng thành nó sẽ xuất hiện sớm hơn hay là muộn hơn thôi. Thường những người mà sẽ va vấp từ sớm, thẹo chịu cảm giác cô đơn thì người ta sẽ rút ra được những kinh nghiệm, những bài học thì người ta sẽ trưởng thành hơn, trưởng thành sớm hơn.
Ừm hứm. À há. À. À! Hiểu, hiểu. Đồng ý. À há.

Cô đơn hả? Có nha, có, có, tức là mình đã từng trải qua giai đoạn đó rồi, ờ, tức là mình cảm giác mình cô đơn giữa nhiều người á, ờ, tức là xung quanh mình thì có rất là nhiều nhân sự này kia, tuy nhiên là mình vẫn cảm thấy cô đơn. Ờ, đ bạn thì sao? Bạn có bao giờ bị như vậy hông?
Mình Mình thực ra thì hiện tại mình cũng mới on board công ty mới, thì mình cũng không quen nhiều người hiện tại. Những hôm vừa rồi, những ngày vừa rồi ấy, thì mình cũng cảm thấy rất là cô đơn, lạc lõng, bởi vì là ở công ty mình mọi người đều chỉ tập trung vào công việc, không nói chuyện trò, chia sẻ về bản thân hay là về kinh nghiệm, thế nên là mình cũng cảm thấy khá là cô đơn khi không giao tiếp được với mọi người.
Ừm hứm. Ờ. Hiểu. Đồng ý. Ừm hứm. Chính xác. À.

Đúng là cũng quan trọng cần phải sự lắng nghe, bởi vì là thực ra có nhiều trường hợp người ta không cần mình khi người ta chia sẻ với mình, người ta không cần kiếm lời khuyên mà người ta chỉ cần một người lắng nghe thôi, một người ủng hộ. Đúng rồi. Tại vì cũng có nhiều trường hợp mình chia sẻ, ờ, những vấn đề của mình với bạn bè thì mình cũng không cần người ta phải đưa ra lời khuyên, mình chỉ cần người ta đồng ý với mình, hoặc là người ta chỉ cần người ta đồng ý với mình, người ta có ý kiến giống mình thôi, người ta lắng nghe, ở đấy lắng nghe mình thôi, người ta không cần phải nói gì cả. Thậm chí chỉ cần ngồi một chỗ, ngồi lắng nghe, thể hiện là người ta chú tâm vào cái câu chuyện đấy của mình, thế là đủ
Ừm hứm. À há. Đúng rồi. Chính xác. Đồng ý nha, cái này rất cần đó. Ừm. Chính xác. À há. Chính xác. Đồng ý. Chính xác. Ừm. Đồng ý.

Thực ra thì là cái vấn đề này cũng chỉ mới xảy ra bởi vì mình hôm nay cũng chỉ là ngày thứ 3 mình đi làm, thế nên là mình cũng chỉ nói chuyện bâng quơ với cả bạn bè xung quanh thôi.
<clears throat> Ừm. <clears throat> Ờ. Ừm. Hiểu. Đồng ý. Ờ!
Chia sẻ về cái cái câu chuyện rằng là mình đi làm những ngày đầu mọi người ở công ty không phù không thoải mái và chỉ tập trung vào công việc, không chia sẻ thôi.
Thế là Ừm. Yeah, yeah. Hiểu, hiểu. Ờ, tức là mình mới có nói chuyện này kia chứ mình chưa có dám chia sẻ nhiều, đúng hông? Còn mình á nha, là mình cũng từng chia sẻ cái cảm giác đó với một người bạn thân của mình rồi, tức là bạn mình có một người bạn thân mà bạn khá là tri kỷ luôn. Nói chung là bạn ấy cũng rất là bất ngờ á, vì, ờ, không nghĩ mình lại cô đơn. Ờ, tại vì mình mình mình khá là nhiều mình làm công ty đó cũng có lâu vậy đó. Ờ, thì, à, sau đó thì, ờ, cũng chủ động mình cũng chủ động dành thời gian này kia, dành thời gian hơn để mà hỏi han và chia sẻ thật lòng. Tức là khi mà mình nói như vậy á, thì thì người bạn của mình cũng cũng cũng chủ động thời gian hơn cho cho mình, rồi cũng quan tâm hơn này kia thì mình thấy mình cũng đỡ hơn. Nhưng mà á, đó thực ra mình thấy có nhiều người á nha, là họ tỏ ra họ ngại ngùng rồi họ lảng sang chuyện khác á bạn. Giống như là khi mình chia sẻ cái điều đó, cái là họ họ ngại ngại, cái họ họ lảng sang chuyện khác. Mình không hiểu sao, hay là họ nghĩ mình tiêu cực hông ta? Có khi nào họ nghĩ vậy hông bạn? Ờ.
Ừm hưm. Thực ra cũng sẽ nhiều người cũng sẽ nghĩ rằng cảm giác khi mình chia sẻ quá nhiều ấy, mà mình cũng chỉ chia sẻ về những câu chuyện mà nó không được tích cực ấy, người ta sẽ thấy mình giống như là một người toxic và người ta không muốn mình cũng như, kiểu, người ta cảm giác như là mình đẩy cái gánh nặng, sự cô đơn đấy, bắt người ta phải chịu đựng cùng, thế nên sẽ nhiều người không muốn chia sẻ câu chuyện đấy.
Ờ. À! À! Hiểu, hiểu. Đồng ý. Đồng ý. À! Hiểu.